Wie gibst du denn Feedback, das auch wirklich hilft?
Ja, das ist natürlich 'ne sch tatsächlich schwierige Frage. Da gibt's 'n paar Fehler, in die man leicht tappen kann. Worauf ich mich immer konzentriere, ist einfach zu gucken: Was will die Person tatsächlich erreichen? Und was denke ich, wo sie noch Verbesserung neig einbringen könnte? Und darauf werde ich mich dann erstmal fokussieren.
Aha. Also, du hast direkt schon einen guten Fokus auf die andere Person?
Mhm. Richtig, richtig.
Und. Und hast du ist das eher so 'ne Sache, die du ja, ich sage mal einfach gelernt hast? Oder hast du im Laufe der Zeit gemerkt, dass, das 'n wichtiger Aspekt ist?
Ich glaube, was mir da tatsächlich am meisten geholfen hat, war selber mal Feedback zu bekommen, zu, äh meinen eigenen Arbeiten. Und da sieht man dann relativ schnell, was einem wirklich hilft im Sinne von, ne, damit kann ich arbeiten. Das, äh, ist hilfreiches Feedback im Sinne von das ist zum Beispiel auch gerne nett gemeint, aber äh, hilft mir eigentlich so gar nicht. Also das war das, was mir da am meisten geholfen hat, das einfach das mal aus der anderen s Perspektive zu erleben.
Mhm. Ah, okay. Also, das hat erst mit dir angefangen, sozusagen, als du gemerkt hast: „Oh, irgendwie, wenn die andere Person sich 'n bisschen in mich reindenkt, kann sie mir auch besseres Feedback geben?“ Und das hat dann auch was bewirkt?
Mhm. Ja, absolut, absolut, weil's halt einfach so ist, dass viele halt gerne Feedback geben im Sinne von: „Diese Sachen haben mir daran nicht gefallen. Das würde ich anders machen.“ Was natürlich an sich interessant ist, zu 'nem gewissen Grade, aber halt selten praktisch umsetzbar ist. Und viel wichtiger ist halt s wirklich zu wissen, ne: „Ich weiß, was du machen wolltest und ich hier hast du versemmelt. Da musstest du daran arbeiten“, weil für den ist es ja gedacht, das Feedback schreibst du ja nicht für dich selbst. Ich meine, das gibt es tatsächlich auch, aber das ist ja 'ne andere Sache.
Mhm. Ja. Mhm. Ja, genau, das da muss man noch mal unterscheiden zwischen Feedback und einfach nur ja, vielleicht noch mal Feedback versus negative Kritik und vielleicht dann nochmal, äh, in Richtung, ja, einfach so 'n bisschen den Frust rauslassen, ne?
Ja, richtig, richtig. Weil zum Beispiel es gibt ja sehr viele, auch online, einfach so, äh, Reviews, zum Beispiel zu Filmen, Serien, et cetera pp., die ja meistens gar nicht an die Macher dieser, äh, Medien gerichtet sind, sondern mehr an ein generelles Publikum, das das auch gesehen hat und dient da quasi ja mehr dem Austausch untereinander als dem Feedback für, ne, den tatsächlichen Macher.
Mhm. Ah. Ja.
Was es ja wieder irgendwo auch Feedback ist, weil die könnten das ja auch gucken und da wahrscheinlich auch was rausziehen, aber, ne, es ist anders gedacht quasi.
Mhm. Ja kommen wir noch mal zurück zu, äh, dem Ursprung, wo du meintest, du hast gemerkt, äh, was wirklich für Feedback dir hilft, ähm, wo war denn da so 'n, äh oder was war denn da für 'ne Kritik, wo du gemerkt hast: „Oh, das ist 'ne richtig gute Art und Weise, wie man Feedback gibt?“
Ja. Ah, ich weiß nicht, ob ich da genau auf was Bestimmtes zeigen kann. Das ist auch schon 'ne Weile her. Äh, das war nämlich ich habe, äh, 'ne kurze Geschichte angeschrieben, so 'n quasi erstes Kapitel von 'ner längeren im Sinne von: „Mal schauen, ob ich's überhaupt kann.“
Mhm. Mhm.
Und habe das dann quasi einfach an meine Freunde weitergereicht. Und 'n paar davon haben dann halt gesagt: „Ja, hast du, äh, toll gemacht, hat mir voll gut gefallen, war richtig spaßig.“ Wo ich dann gedacht habe: „Okay, schön, aber“, ne? Und dann einer von denen hat mir gesagt: „Ich, äh, weiß, was du damit machen wolltest, aber es funktioniert nicht ordentlich.“ Das war, äh, der Ton, in dem einer der Charaktere redet. Äh, der war quasi wurde empfunden als zu harsch, wo er auch gemeint hat: „Ich glaube, es war Absicht, dass das quasi der Kontrast ist, aber die Wortwahl ist quasi zu abrupt, zu heftig. Es wäre besser, wenn du das quasi langsamer einführst und damit quasi der Schockfaktor erhalten bleibt im Sinne von, dass man weiterhin diese diesen Hintergedanken hat von wegen: Wie weit wird er tatsächlich noch gehen mit seiner Ausdrucksweise?“ Das fand ich dann tatsächlich sehr hilfreich im Sinne von, das ist tatsächlich praktisch. Das hat 'n direkten Schritt, den man einbauen kann. Ne, es ist nicht einfach abstrakt gehalten, im Sinne von: Fand ich gut, fand ich schlecht, sondern es ist wirklich sehr konkret an einem Beispiel und dann auch tatsächlich mit 'nem Verbesserungsvorschlag noch dazu. Also das war wirklich so das perfekte, wo ich mir gedacht habe: „Weißt du was? Wenn ich nochmal selbst Feedback gebe, ich mache es genau so.“
Mhm. Aha. Okay. Okay. Ah, okay. Und die, äh das Beispiel also halt diese Genauigkeit, also, wie man's auch vielleicht umsetzt oder was exakt falsch war. Glaubst du, das würde schon reichen? Oder war dir auch wirklich dieser eine Punkt extrem wichtig, wo die andere Person meinte: „Ja, ich verstehe, wo du hin wolltest.“ Also dieser starke Bezug auch, äh, auf dich.
Mhm. Ich meine, wenn man 'n konkretes Beispiel gibt und Verbesserungsvorschläge gibt, dann <chuckles> ist schon irgendwo implizit damit drin, dass man versteht, wo der andere hin will, weil sonst könnte man den Vorschlag ja gar nicht machen. Also, mir ist da nicht so wichtig, dass es explizit genannt wird, weil ich glaube, das schwingt da schon mit. Ne, ich muss nicht bestätigt werden im Sinne von: „Ne, ich möchte dir helfen. Habe nur dein Bestes im Sinne.“ Das das nehme ich schon mit, weil es jemand halt die Mühe gegeben hat, mir überhaupt so viel zu antworten. Das heißt, der ist da definitiv schon sehr drin, denn das ist ja schon 'n Zeichen von Respekt quasi, dass das überhaupt jemand macht.
Mhm. Ja, stimmt. <laughs> Ah ja. Mhm. Ja, klar. Ich habe gerade überlegt, wie halt noch so diese psychologische Komponente da eine Rolle spielt, ne? Zum Beispiel auch, wie man das Thema, ähm, ja, halt generell irgend 'n Art irgend 'ne Art von Kritik überhaupt einleitet, ne? Oft ist ja der Rahmen oder der Rahmen ist ja Teil des Bildes. Und vielleicht ist die Kritik sogar richtig gut. Ähm, aber die Einleitung ist so schlecht, dass dann halt der, äh, ja Kritikempfänger daran hängen bleibt, ne? Darauf wollte ich so 'n bisschen hinaus.
Mhm. Mhm. Ja, ja. Ah. Ja, ja, das dachte ich mir schon, aber schlecht dann halt, in welchem Sinne? Im Sinne von den Punkt nicht gut rübergebracht oder im Sinne von persönlich angreifen? <chuckles> Mhm.
Ja, vielleicht so 'ne 'ne sch einfach 'ne schlechte Einleitung. Zum Beispiel die Kri die Kritik kann super, äh, detailliert sein und auch super, äh, f freundlich oder fürsorglich formuliert. Aber der Anfang ist dann: Ja, du hast da wieder 'nen Fehler gemacht und der war so, ne? Das heißt so die die Einleitung macht dann alles kaputt, dass man halt sofort als Empfänger so 'ne Art Widerstand schon entwickelt.
Mhm. Ja, ja. Verstehe ich, verstehe ich. Ich glaube, das ist 'n Problem. Das haben tatsächlich auch viele, vor allem jüngere Autoren, die das zum 1. Mal das kriegen. Ich hatte es tatsächlich nie wirklich, weil ich habe ja tatsächlich als Kritiker angefangen. <chuckles> Und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da auch nie 'n Blatt vor den Mund genommen. <chuckles> Äh, insofern fand ich's auch nur fair, dass das bei mir genauso gemacht wird, wenn ich da mein eigenes Originalwerk einreiche. Insofern hatte ich das nicht, aber es haben viele Leute und ich glaube, es kann tatsächlich 'n großes Problem darstellen, weil es viele Leute gibt, die glaube ich, auf den Ton einer Aussage, sch heftiger und auch direkter reagieren als auf den tatsächlichen Inhalt. Deswegen d ja da auch gerne mal so 'n bisschen mit Samthandschuhen angefasst wird. Aber wo dann das Problem sein kann, dass halt die Dringlichkeit des Problems nicht so wirklich rüberkommt im Sinne von, das ist wirklich nicht gut, wenn du so weiterschreibst, m tust dir selbst keinen Gefallen, das muss ja irgendwie rüberkommen. Und da ist, glaube ich, so 'n bisschen harscher Sprechen auch gar nicht so unangebracht.
Mhm. Ah! Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Okay, verstehe. Aber glaubst du dir der durchschnittliche Mensch, äh, hätte da so auch, na ja, ich sage mal, so eher deine Einstellung, dass so 'n bisschen harscher auch okay ist, solange es halt in in beide Richtungen harsch ist? Also, ne, wer viel austeilt, muss auch viel einstecken nach dem Motto?
Mhm. Äh, ich kann nicht wirklich sagen, ob der Durchschnitt genauso denkt. Ich habe halt mal das eine und mal das andere gesehen. Ich glaube, ich kenne nicht genug Leute, um da tatsächlich 'ne Statistik dazu zu erstellen. Äh, ich glaube auch tatsächlich, dass es hilfreicher ist, so das Ganze 'n bisschen auf dem Abgebrühten zu sehen, als sich die ganze Zeit gegenseitig quasi nur zu belobhudeln. Weil irgendwo ist ja der Punkt von Feedback, wenn es nur positiv ist, auch 'n bisschen gegessen.
Mhm. <chuckles> Mhm.
Weil du willst ja wissen, wie du besser sein kannst, weil niemand ist ja <chuckles> sollte mit der Ansicht reingehen, dass er was Gutes oder, ne, was Perfektes oder überhaupt was Gutes geschaffen hat. Man sollte immer davon ausgehen: „Ist wahrscheinlich voller Fehler. Bitte sagt mir, welche es sind, weil ich kann's halt selber nicht.“ Und wenn man das halt so erwartet und dann auch das zurückbekommt, finde ich, ist das schon produktiv.
Ja. Mhm. Mhm, verstehe. Glaubst du denn, f die der Online-Raum zum Beispiel. Da ist es ja sehr schwer, so diese ganzen Nuancen hervorzuheben. Und vielleicht vergessen viele Leute ja auch, man könnte schon sagen zu Recht, das so 'n bisschen einzuleiten, weil ja nicht die persönliche Situation da ist, ne? Glaubst du, da wirkt dann oft Kritik, ich sage mal, ernster oder gemeiner, weil man halt das nicht betonen kann und weil halt auch der Kontext fehlt und jemand dann einfach nur ein Punkt ganz kalt schreibt, der halt nicht so gut war?
Mhm. Ja, ja. Richtig, richtig. Ja, ich glaube, da sagst du schon was ganz richtiges, denn äh, da scha sieht man ja auch tatsächlich relativ oft, dass jemand einfach 'n Kommentar zum Beispiel schreibt und in 'nem Video jetzt. Was ja 'ne s sehr anonyme und zwar direkte, aber 'ne komplett fremde Interaktion ist. Ja, die kennen sich ja nicht oder zumindest denn, ich meine, der eine hat das Video gesehen, aber der mit den Kommentarschreiber als Videoersteller kennst du ja quasi gar nicht. Das ist einfach nur Name und 'ne Meinung. Und die sind natürlich auch meistens dann relativ gezielt und direkt und sagen einfach nur: „Hier es war 'n Problem damit“, meistens dann auch mit Timestamp. Und d da kann man dann eigentlich tatsächlich gerne beobachten, dass es da sehr stark darauf ankommt, wie der, äh, originale Schöpfer darauf eingeht. Weil wenn Leute dann sagen: „Okay, hast kannst du was hilfreiches sagen." Also so quasi dann pampig darauf reagieren, dann kommt auch meistens was Pampiges zurück. Aber tatsächlich, wenn die Antwort ne, man das nicht so einschätzen kann, im Sinne von war das jetzt gemeint als ne, will der einfach nur gemein sein oder will der mir tatsächlich helfen i hilft es meistens, wenn man einfach selbst darauf zugeht, in der Annahme, der wollte mir tatsächlich einfach nur gutes Feedback geben und dann einfach quasi nett nachfragt im Sinne von: „Okay, verstehe. Kannst du vielleicht 'n bisschen erläutern, was genau ich da besser machen könnte. Danke schön.“ Und dann kommt auch meistens tatsächlich 'ne detaillierte und relativ nette Antwort zurück, so habe ich das zumindest immer beobachtet. Deswegen ja, ja. Glaube ich, dass wenn man das nicht jetzt so richtig einschätzen kann, einfach mal quasi mit dem „Benefit of the doubt" reingehen, einfach sagt: „Ne, ne, der meint das schon gut und genauso werde ich ihn jetzt behandeln.“ <chuckles>
Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. Aha. Okay. Okay. Ja, interessant. Ist natürlich an sich, äh, generell besser, immer vom Positiven auszugehen. Äh, und in dem F in in dem Fall schadet es ja auch nicht, ne? Also selbst selbst wenn man sich da geirrt hat, ist es ja nicht schlimm. Da hat man ja nichts verloren oder nichts aufgeopfert.
Es hilft, es hilft. Nö. Mhm. Im besten Falle, äh, hat man's ja auch noch vo äh, öffentlich sichtbar und kann Leute halt sehen, wer von beiden hier tatsächlich vernünftig war und wer nicht ne?
<giggles> Ja, genau. Wie ist es denn äh, was glaubst du, sind, äh, häufige Fehler, wenn's um Feedback geht? Wir haben's ja schon so 'n bisschen, äh, besprochen. Aber ha hast du da so 'ne Art irgendwie Top 3 oder sowas, was dir sofort einfällt?
Mhm. Ja, natürlich. Auf jeden Fall zuerst mal natürlich einfach zu bedenken, <giggles> z Feedback zu geben, aus der Perspektive, was man selber sehen will, ohne zu berücksichtigen, ob das überhaupt Sinn ist der Sache, ne, also, einfach komplett am Thema vorbei. Das ist so Nummer 1, was tatsächlich relativ häufig passiert. Nummer 2 ist viel zu wages Feedback im Sinne von einfach ja, also, zum Beispiel, d d die Charaktere sind nicht so stark, wo ich tatsächlich sage: „Okay, kann vielleicht sogar stimmen, aber ist halt nicht hilfreich“
Ja. Mhm. Okay.
ne, oder zumindest nicht sonderlich. Und das 3. wäre, äh, tatsächlich dieser das Ganze zu persönlich zu nehmen und, äh, sich auf die Person zu konzentrieren, anstatt auf das tatsächliche Werk. Das sind so die Top 3, die Leute gerne falsch machen.
Mhm. Ja, zu persönlich nehmen ist auch interessant. Wo genau ist da der Fehler, vielleicht? Von welcher Seite kommt der? Also, klar: Du meintest eben, ne, wenn man alles positiv sieht, äh, ist es schon mal besser, oder ne, Benefit of the Doubt. Aber v kann es auch sein, dass ja die Kritikgeber manchmal auch unnötig persönlich sind und jemanden unnötig angreifen?
Mhm. Ja. Mhm. Oh, natürlich. Ja, absolut. Absolut. Das ist ja 'n totaler Klassiker. Ist auch in gewissem Masse gerne gesehen, weil's unterhaltsam ist. <snorts> sagen halt, das ist ja der größte Volltrottel, der kann ja gar nix aus aus dem Sinne. Aber die Sache ist, dass, äh, t ne, oder sozusagen, „Wenn der das schreibt, muss der ja super dumm sein.“ Äh, Klassiker, also was ja einfach nur ein persönlicher Angriff ist und so wenig hilfreich ist. Aber ich glaube tatsächlich, das kann auch von beiden Seiten kommen. <chuckles> Wo man, äh, quasi auch als Autor dann sagen kann: „Hey, wenn er denkt, dass ich das so nicht schreiben kann, dann muss der ja denken, dass ich dumm bin.“ Ne, was vielleicht gar nicht so gemeint ist, im Sinne von einfach nich sondern einfach mit dem Verständnis ge geschrieben wurde, im Sinne von „Jeder macht mal 'n Fehler.“ Aber das wird als persönlicher Angriff genommen. Also, es kann von beiden Seiten kommen. Kann ja der Ursprung sein, dass es aber selbst wenn es mal von einer Seite kommt, ist da halt, wie gesagt, das schlauste einfach nicht darauf einzugehen, sondern einfach mal so zu tun, als wäre er gar nicht da gewesen, einfach über die Themas übers Thema selbst zu reden. Und wenn das nicht funktioniert, dann kann man sich eigentlich davon davon ausgehen, dass das Gesprächgegenüber sowieso nicht sonderlich Interesse an 'nem tatsächlichen Gespräch über die Kritik hat.
Mhm. Ja. Mhm. Aha. Mhm. Ja, das stimmt wohl. Okay, dann schauen wir doch mal kurz, wie Kritik oder Feedback ankommen kann. Angenommen, du hast jetzt jemanden, äh v gibst ihm halt 'ne, ja, ich sage mal so 'ne Kritik, wie du sie auch empfangen wollen würdest, ne, wie wir es eben beschrieben haben. Aber trotzdem, obwohl die auch gut gemeint und super formuliert ist, kommt Abwehr, ne? Oder oder irgendwas negatives, Widerstand. Wie gehst du denn, dann damit um?
Mhm. Jo. Mhm, mhm. Ah, da muss man auch erst mal gucken, ob man halt entweder nachhakt oder einfach sagt: „Ich meine, wenn du es nicht umsetzen willst, dann ist das deine Sache. Ich kann dich auch nicht dazu zwingen. Ich habe es nur gesagt, ne, mach's oder mach's nicht.“ Oder es kann halt auch jemand sein, der einfach nur generell 'n bisschen sehr unsicher ist, ne, und dann einfach erstmal sagt: „Ja, ich weiß nicht, ob das so stimmt. Vielleicht ist das ja so auch schon okay, wie ich das gemacht habe. Also, ich weiß es nicht.“ Und da kann man dann halt, äh da muss man dann halt 'n bisschen guten Willen zeigen. Im Sinne von, äh: „Du, es gibt ja auch schon Sachen, die du gut machst, ne, das und das und das und das.” Und hier wäre es natürlich dann eine wunderschöne Ergänzung, wenn du noch diese Punkte verbessern würdest. Also da ist dann quasi d der Punkt, an dem auch ich quasi netter werde, für einfach nur um nett zu sein, um da quasi jemanden reinzueasen. Es geht halt auch 'ne Abwehrhaltung im Sinne von einfach: „Ja, ist mir komplett egal, was du schreibst. Ich mache einfach mein Ding.“ Und dem kannst du auch sagen: „Okay, dann lasse ich das einfach mal hier und, äh, schätze, das war's dann, wenn du kein Interesse hast, dann ist das auch irgendwo egal, ne?“ <chuckles>
Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Ja. Genau. Dann mach halt. <chuckles> Kann man dann einfach abschließend sagen. Ja, genau. Und wie merkst
Ja, richtig. Viel Glück dann I guess. <chuckles> Aber beschwere dich später nicht, das ist schlecht. <giggles>
Ja. Ähm, und wie merkst du denn im Gegenteil dann, dass Feedback auch gut angekommen ist?
Ähm, ich meine, ein ganz klarer Punkt wäre natürlich, wenn's umgesetzt wird. <chuckles> Ne, das ist dann relativ eindeutig. Aber es gibt ja zum Beispiel Feedback, das Leute einfach annehmen, ohne es umzusetzen, das trotzdem gut ankam, im Sinne von: „Okay, ich merke es mir mal für generell, aber momentan mache ich's noch so besser.“ Und das merkt man dann tatsächlich auch an 'nem relativ offensichtlichen Zeichen. Und zwar, dass sie's einem sagen. <chuckles> Ne, also, wenn's gar keine Kommunikation gibt, kann man's natürlich nicht sagen, aber meistens kommt ja auch als Feedback im Sinne von, ne, ich ich, wenn auf deine Punkte eingegangen und quasi Feedback zu deinem Feedback kommt, das aber auch im Sinne positivem Sinne von: „Jo, alles klar, die Punkte verstehe ich. Hatte ich so noch nicht betrachtet. Danke dafür“, ne? Dann ist natürlich klar: Okay, das war tatsächlich verstanden. Dann, wenn tatsächlich 'n Gespräch daraus erwachsen kann, dann war das meistens eine sehr positive Interaktion. Und daran merkt man's dann meistens, dass es tatsächlich auch der Autor Interesse hat. Gerne wiederholt und selbst, wenn er sagt: „Ne, werde ich nicht umsetzen, aber danke für die Tipps.“ Ne, ist auch ist auch nice, ist auch positiv und das kam dann auch definitiv an, ne, die Bestätigung kommt einfach.
Mhm. Okay. Ah. Mhm. Verstehe. Ja genau. Es muss ankommen. Die Bestätigung muss da sein. Hast du denn vielleicht noch einen Lieblingssatz, wie du Feedback gibst, so 'n Standardsatz, wo du weißt, so: „Der ist einfach perfekt?“
Ah, da müsste ich kurz mal überlegen. Wir schauen mal. Ich ich glaube, ich nehme einfach meinen Startsatz wieder rein im Sinne von: „Gib kritisiere nicht das, was du sehen willst, sondern kritisiere das, was der Autor sehen wollte.“ Hm, und das glaube ich, ist 'n ziemlich guter O-Ton.
Mhm. Alles klar. Ja, das klingt super. Sehr prägnant. Und dann danke ich dir für die ganzen Tipps und Einsichten.